Alam mo sa akin naman ako naman talagang napaka-realistik kong tao at, ah, hindi nga ako fake na tao. Ah, gusto ko yung feedback mo sa akin, sabihin mo sa'kin kung saan ako nagkamali agad, wag mo na akong para bang utuin. <laughs> Meron parang inuuto-uto ka pa muna sa simula tapos bigla namang nako, ano tapos biglang, alam mo yun yung feedback, eh, mabigat na pala yung feedback tapos, alam mo yun, yung parang pinakain ka muna tapos biglang sinabi sa'yo yung ano, yung, "Oh, ikaw ang magbayad niyan", oh 'di ba.
Mm. Hmm, okey. Mm. Yung critic. Oo, basta, basta mas gusto mo diretsahan na, 'di na yung madaming dine
Ay oo, mas maappreciate ko yun. Ah, al gusto ko yung ano, yung ang, pakikipag-usap mo sa'kin talaga, eh, yung sobrang tapat, kasi ako matapat kasi akong tao ayoko din na para bang para bang, ah, jinajerjer mo ko yung tinatawag mo sa ano sa amin sa call center. Oo, "Jerjerin mo lang 'yang customer na 'yan." gan'yan, parang uto-utoin. Mm, nako.
Mm, okey. <laughs> Okey. <chuckles> Mabuti naman, oh, mabuti naman at kung ikaw ay gano'n mas gusto mo yung, talagang straightforward. Eh, ano naman yung nararamdaman mo kapag may nagsasabi ng negative feedback sa'yo? Nagagalit ka ba, nalulungkot or naiinis?
Ay oo. Siyempre may, ah, may pagkainis kasi gawa noong, siyempre negative yung feedback nya, tapos hindi mo man lamang sabihin sa akin na, "Oh, sige o anong gagawin ko", 'di ba. Parang wala kang pinalit na magandang resolution o kaya yung para bang, ah, some kind of words na p'wede mong maibigay sa'kin para mag-improve ako, 'di ba? Yun yun, eh.
Hmm. Mm.
Yun ang para sa akin.
Eh, may mga pagkakataon ba na nasaktan ka sa critic pero, kalaunan narealize mong tama pala sila?
Sigur meron kasing mga gan'yan, eh, na, ah, medyo masasakit talagang magsalita, 'di ba? Hindi naman natin maiiwasan yun, ako nga minsan masakit din akong magsalita. Um, meron akong mga, words na, na nasasabi na talaga parang tumatagos hanggang buto gan'yan.
Mm. Mm. Mm.
Pero nawa nawaan ko din naman, pero sa una siyempre kumbaga para bang ako yung klase ng tao na, oh, sige nasaktan mo ko. Dadalhin ko 'yan hanggang sa bahay, tapos pag-iisipan ko 'yan.
Mm.
Tapos kapag nag na narealize ko na talagang sobrang mali ako, um, yun I'll get back to you parang gan'yan, na pupunt ah, babalik ah, babalik ako sa'yo, tapos "Ay alam mo yung sinabi mo tama nga naman, nagkamali nga ako doon". Yun parang inaamin ko naman, mm.
Mm. Hmm. Alam mo nagustuhan ko yung ginawa mo na kapag nakakarinig ka ng negative feedback, 'di ka muna sasagot, parang i-uuwi mo muna pag-iisipan yung parang hindi ka nakokontrol ng emosyon mo 'no?
Mm.